Eh, quello no non solo, no, mhmm, potrebbe avere anche un altro tipo di atteggiamento verso di lei, ehm, un atteggiamento coercitivo. Ehm, oltre a dirglielo soltanto, no, potrebbe o obbligarla, potrebbe esse obbligarla prima ver verbalmente. Cominciano così le persone, ehm, con quel tipo di io direi di malattia, perché io la vedo come se fosse una malattia in quel caso, iniziano proprio così, con un atteggiamento prima verbale, ehm, a anche magari, ehm, denigrante rispetto all'altra persona, no. "Dove devi andare vestita così?" Cioè, come per dire: "Sei brutta, non vai bene", no; e poi
Tu dici tipo, essere violento? Ah, okay, sì. Certo, sì. Certo. Sì, esatto. No, più che altro, più che sei brutta, proprio dire, ehm: "Io so l" cioè, "se ti vedono altri ragazzi in questo modo" poi più che brutta dire come se fossi volgare in un certo senso, no, che sei vestita in modo volgare, sei vestita troppo nuda, okay. In un certo d ehm
Sì! Sì, esatto, esatto. Esatto, che poi magari non è non è così, eh. Tante volte no non è proprio così, perché se tu, mhmm, ehm, pen sicuramente avrai sentito tante volte anche in televisione, perché purtroppo ne succedono tante. Tante volte non è neanche vero, perché è nella loro testa. Quando si tratta di gelosia malata così è tutto veramente nella loro testa. Però il problema è che poi dopo si arriva a a m a superare il limite, no, ehm, e non è più una questione banale di insicurezza come poteva essere quella per il tuo ragazzo, che tranquillamente, uh uhm, gli puoi parlare, gli puoi spiegare. Mhmm, negli altri casi arriva, no, gius ad essere incontrollabile.
No, esatto. Magari c'hai anche soltanto esatto, sì. Sì. Esatto. Certo. Certo. Senti, ma secondo te, no, dato che hai detto che ci sono effettivamente così tanti casi di gelosia, anche poi troppo morbosa, e poi si sentono tutte quelle faccende in televisione, secondo te la gelosia può essere superata? Cioè, è un sentimento che può essere superato?
Sì.